Eee. Takutnya itu gak sesuai, apa ya, gak sesuai selera lidah aja, gitu.
Mhm. Oke.
Gak masuk, gitu kan, cuman itu aja sih, gak, eee, padahal ya kalau ingat-ingat banyak sih kesempatan gitu ya, udah ditawar-tawarin segala macem, makanan luar-luar tuh, gak mau gitu loh, padahal kan itu proses belajar ya. <laughs> Gak tau deh, itu mhm.
Mhm mhm mhm. Mmm. <chuckles> Iya. Mhm. Iya. Bener, bener <chuckles> bener. Karena kan makanan Indonesia enggak selalu ada di mana-mana ya, Kak, kalau kita lagi, apa, keluar gitu kan mau nggak mau nih adanya ini, gitu kan.
Benar. Betul. Iya, betul, dan itu ya, aku itu karena juga suka banget makan pedas gitu, jadi, itu tuh grogi banget kalau mau makan makanan luar, tapi gak pedas gitu kan. <chuckles>
Mhm mhm mhm. Waduh, sama, mhm? Mhm, mhm. Iya iya iya, takut hambar ya, Mbak, ya, jatohnya ya.
Bener. Nah, kayak waktu makan, Fe atau Phonya orang Vietnam, gitu kan, itu kan, mereka itu pake daun
Mhm. Mhm. Cilantro itu ya? Apa sih ketumbar? Mhm.
Heeh, iya, ketumbar, bener, lagi mikir apa tuh namanya ketumbar, itu tuh, menurutku sih, itu enak aja ya, tapi untuk beberapa temanku yang terbiasa makan-makanan luar gitu, pakai daun itu, dia gak suka sama sekali, jadi he eee, aku berpikir, oh, oke, banyak macam rupanya ya, dan
Ah hah, <laughs> daun ketumbar iya iya iya iya. Mhm. Mhm. Oh, iya iya iya iya. Mhm. Bener, bener bener

Eee, itu selalunya di, eee, ditawari makanan baru tuh yang masih, kategori Asia gitu kan kan masih mendekati lidah kita, iya.
Mhm. Oh iya, biar mirip-mirip gitu ya Kak ya. Iya. Oke.
Lalu dibilang, eee, "Korea yuk, Korean Barbekyu" gitu, "enggak, ah, males masa sudah mau makan, masak dulu lagi sendiri enggak, ah," gitu kan. <laughs>
<chuckles> Udah bayar mahal, masak sendiri, kasih bumbu sendiri, iya kalo enak, kalo keasinan gimana ya? <chuckles>
Iya. Iya benar, nunggu mateng lagi, aduh. Iya, itu jadinya kayak, eee, apa ya, karena sudah terbiasa sama, selera awal gitu ya, heeh, nggak suka aja gitu, ganti-ganti, tapi, setelah aku mencoba, makanan baru-baru itu gitu ya Kak, ulala, enak-enak rupanya ya. <laughs>
Oke. Mhm. Makanan Indonesia, iya. Mhm. Apa tuh? Aha. Wah aduh, mungkin ini ya Kak, apa, ada keraguan dulu ya sebelumnya ya, sebelum nyoba ya karena mungkin, nonton di sosial media iya, mungkin ada review teman yang, emang nggak cocok, jadi kita tuh takut gitu ya mau nyoba ya, kayak "Aduh ini pasti nggak enak deh, pasti nggak cocok deh" gitu nggak sih?
Heeh. Tidak terbiasa. Mhm. Heeh. Benar, kayak "Ah, makanan luar, enggak, ah, nanti enggak enak" gitu kan, padahal
Mhm, benar benar benar.
enak aja sih cuman belum mencoba aja, gitu.
Oh, iya ya ya ya.
Kadang juga, ada ya makanan luar itu yang, ekstrim gitu, maksudnya yang difermentasi lah, makannya harus pake, bawang, eee, kayak bombai gitu, heeh.
Apa nih? Oke, mhm. Mentah ya, mhm. Iya ya ya ya ya ya.
Nah kalau itu aku nggak bisa ya. Tapi temanku itu bisa banget loh makan kayak gitu, sampai yang kayak, wah itu ekstrim ya menurutku. <chuckles> Tapi heeh, cuman
Waduh. Enak banget gitu ya, keliatannya ya. Mhm.